Ah, gano'n pala 'yun. So, nata-try niyo na ba na, ah, pupunta sa ibang lugar para mag-present ng sayaw o contest?
Ayun, yung oo, yung nabanggit ko 'di ba na, para kami nagmo-mall tour ganiyan. Sumali din ako pero yung mga light lang, halimbawa mayrong ano yung K-pop dance cover ano look-alike, ganiyan. So, 'di ko masyado namang look-like pero sabi ko, sige, for the sake of ano, first time, ganiyan. So ginaya ko lang yung porma, so yung itsura hindi hindi masyado ganiyan. So ang key pala do'n, eh, kahit simple lang. Eh, kaso gusto ko talagang i-showcase yung isang bagong kanta, eh, so wala in-enjoy ko lang saka mga kaibigan ko lang din naman yung mga kasali, kami-kami lang din, oo yung kasali do'n sa patimpalak. Oo, pero ako gusto ko din, lalo na yung pagco-cosplay, kasi yung K-pop marami yan, eh, gustong-gusto ko din yung pagsa-style.
Mhm. <chuckles> Ah, talaga? Ayun. Mhm.